يعني ولا عزومات ولا أي حاجة؟
لأ خالص، يعني بصراحة موضوع العزومات ده مثلًا مخلياه لبنات خالتي، آآ بنات عمي، أصحابي، بالضبط آه، لكن ما باحبش إن أنا أحتك. مامتي بقى عشان بقى لها مثلًا أكتر من آآ 30، 40 سنة في البيت، فهي معاشرة الناس دي بقى، خلاص بقوا من العيلة، بالضبط.
القرايب. آه. أيوه، عرفت الناس فعلًا أيوه. طب طب الحاجات الحلوة اللي أنتِ حكيتِ لي عنها بتاعة العيد وال وال واللمة بتاعة الصبح والأغاني والشبابيك والحاجات دي كلها، اتعلمتيها من حد؟ والَّا أنتِ لوحدِك لما بقى عندِك بيت، بقيتِ عايزة تحطي routine يبسط أولادِك؟
آه.